อืม คุณช่วยเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่า คุณน่ะค่ะรู้สึกยังไงกับกลิ่นแต่ละฤดู เช่น กลิ่นแบบว่าดินหลังฝน อะไรในทำนองเนี้ยอะค่ะ?
ค่ะ สำหรับตัวเองนะคะ ก็จะมีความทรงจำเกี่ยวกับกลิ่นเนาะในแต่ละฤดูเนี่ยค่ะ ก็ค่อนข้างจะแตกต่างกันไปนะคะ คือต้องบอกก่อนว่าแถวบ้านเราเนี่ยนะ มันอยู่แบบในอำเภอที่มันห่างจากตัวเมืองออกมาสัก 30-40 กิโลนะคะ เพราะฉะนั้นน่ะเราก็จะ เลยแบบรู้สึก ได้ถึงความแบบเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติในแต่ละฤดูเนี่ยนะคะค่อนข้างจะชัดเจนเนาะ เพราะว่าบ้านเรือนมันก็มี มีไม่ได้มากนัก เงี้ยค่ะ ก็ไม่มีตึกรามบ้านช่องสูง ๆ เหมือนในเมืองใหญ่ ๆ นะคะ เพราะฉะนั้นน่ะบางทีแบบถ้ามันมีความเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพอากาศ หรือว่าฤดูกาล เทศกาลต่าง ๆ ตามฤดูเนี่ยค่ะ มันจะค่อนข้างที่มันจะแบบเหมือนมีกลิ่น มีเอกลักษณ์บางอย่างที่เรารู้สึกว่า โอ๊ย มันเป็นพิเศษมาก ๆ เงี้ยค่ะ
อืม แล้วแบบนี้อะค่ะ ก็เข้าใจคุณได้เลยนะคะว่า แต่ละกลิ่นเนี่ยก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละอย่างไป แล้วอย่างที่คุณเล่าอะค่ะ เอ่อ กลิ่นไหนบ้างคะที่คุณแบบสัมผัสได้ เช่น แบบว่ากลิ่นในแต่ละฤดูที่คุณอยากจะยกตัวอย่างให้ฟังอะค่ะ?
อะ ได้เลยค่ะ สำหรับตัวเองนะคะ ก็คงจะมีความประทับใจในกลิ่นของ เอ่อ ฤดูร้อนค่ะ เพราะว่ามัน มันเป็นกลิ่นที่รู้สึกว่า มันค่อนข้างที่จะแบบเป็นเอกลักษณ์ คือ พื้นเนื้อ พื้นดินของแถว ๆ บ้านเราอะ มันเป็นดินแดงนะคะ ดินแดงแบบที่ เอ่อ ทาง ทางภาคเหนือเนี่ยค่ะ คือรอบ ๆ บ้านเราอะ มันจะค่อนข้างเป็นธรรมชาติ เป็นภูเขา เป็นดอย อย่างเงี้ยเนาะ แล้วถนนบางสายอะ มันยังไม่มีคอนกรีต มันก็ยังไม่ได้แบบเทราดแบบยางมะตอยเหมือนที่อื่น ๆ นะคะ เพราะฉะนั้นน่ะ เราก็จะได้กลิ่นดินในช่วงของฤดูร้อนเนี่ยค่อนข้างชัดเจน คือกลิ่นมันจะแห้ง ๆ ค่ะคุณ มันรู้สึกได้ถึงความแบบแห้งแล้ง แล้วก็จะได้กลิ่นของแบบใบไม้นะคะที่มันแห้ง แล้วก็แบบเวลาเขาเผาอะค่ะ เขาเผาใบไม้ เผาฟาง เผา เอ่อ กิ่ง กิ่งไม้ที่อยู่รอบ ๆ ชุมชนเนี่ยนะคะ คือกลิ่นมันจะค่อนข้างที่จะชัดมากค่ะ ว่ามันเป็นกลิ่นของฤดูร้อนเนี่ยนะคะ แล้ว ตรงเนี้ยเราก็รู้สึกว่า คุ้นชิน แล้วยิ่งในตอนที่เป็นฤดูร้อนที่ต่อเนื่องกับฤดูฝนด้วยนะคะ มันก็จะมีแบบกลิ่นของไอดินที่มันลอยคลุ้งขึ้นมาตอนที่ตัวดินอะ มันถูกเมล็ดฝนนะคะเริ่มชะ มันจะมีความรู้สึกแบบเป็นกลิ่นดินที่หอมสดชื่นนะคะ ได้ ได้รับรู้ถึงแบบความชุ่มชื้นของเม็ดฝน อย่างเงี้ยค่ะ
อืม อืม อืม อา จากที่คุณเล่ามาเนี่ย เราก็นึกภาพตามได้เลยนะคะว่า มันจะเป็นกลิ่นประมาณไหนเนาะ โอ้โฮ แล้วแบบเนี้ยค่ะ ในฤดูที่เปลี่ยนผ่านไปแต่ละฤดูเนี่ย ก็จะมีกลิ่นเฉพาะตัวอย่างที่คุณเล่ามานะคะ อยากจะรู้ว่า พอเป็นฤดูหนาวล่ะคะ มันจะเป็นกลิ่นประมาณไหนเอ่ยที่คุ คุณจะสัมผัสได้อะค่ะ?
ค่ะ สำหรับฤดูหนาวนะคะ เรารู้สึกว่ามันเป็นแบบกลิ่นอากาศที่มัน เย็น ๆ น่ะ มันเย็นสะอาดตอนเช้านะคะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เราเนี่ย ยังไม่ เขาเรียกว่าไม่สว่างนะคะ คือบรรยากาศรอบข้างเนี่ยไม่สว่าง ตัวเราเองนะคะกับคนในครอบครัวนะคะ ก็คือจะต้องเดินจากบ้านเนี่ยไปตลาด ซึ่งบ้านเราเนี่ยมีกิจการร้านขายของชำอยู่ในตลาดค่ะ เพราะฉะนั้นก็ต้องตื่นตั้งแต่ตี 3 ตี 3 เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่แบบ ในฤดูหนาวเนี่ยอากาศกำลังหนาวเย็นเลยนะคะ พอเราก้าวเท้าออกมาจากบ้านปุ๊บ มันก็จะรู้สึกเหมือนแบบ ถูกลมอะเย็น ๆ เนี่ยนะคะ มันพาดผ่านแตะปลายจมูกไปอะ มันได้กลิ่นของความสดชื่น เย็น ๆ นะคะ แบบสะอาด ๆ แล้วก็มีกลิ่นดอกไม้ลอยมาไกล ๆ ด้วย เป็นกลิ่นของ เอ่อ ถ้าจำไม่ผิดนะ น่าจะเป็นกลิ่นดอกราตรี กับดอกตีนเป็ด ซึ่งตีนเป็ดเนี่ยนะคะเป็นกลิ่นหน้าหนาวที่รุน แรง ที่สุดที่จำได้ไม่เคยลืม และ และก็ต้องบอกไว้เลยว่า ไม่ควรที่จะปลูกเกินแบบ 1 หรือ 2 ต้น ใน ระยะทางใกล้ ๆ กัน เพราะถ้าคุณเดินไปสัก 100 เมตร อย่างเงี้ย คุณดมกลิ่นตีนเป็ดไปเรื่อย ๆ เนี่ย คุณอาจจะเป็นลมได้สำหรับคนที่ไม่ชอบนะคะ เพราะกลิ่นมันแรงมาก ๆ เป็นกลิ่นหอมจนเหม็นน่ะ เอาง่าย ๆ ค่ะ
ฮ อืม อืม โอ้โฮ! จากที่คุณเล่ามาเนี่ย เราก็เห็นภาพแล้วว่า โอ้โฮ! เหมือนแบบได้สัมผัสกลิ่นตามไปเลยค่ะว่า กลิ่นของต้นตีนเป็ดเนี่ย มันอาจจะเป็นกลิ่นที่หลายคนคงจะไม่ชอบจริง ๆ อย่างที่คุณพูดนะคะ โดยเฉพาะถ้าปลูกแบบหลายต้นเกินไปเนี่ย มันก็คงจะไม่ดีสำหรับจมูกของเรา อย่างแน่นอนเลยค่ะ แล้วแบบเนี้ยค่ะ กลิ่นในความทรงจำของคุณ นอกจากกลิ่นฤดูกาล ที่เปลี่ยนไปตาม เอ่อ่ ฤดูกาลในแต่ละปีเนี่ย มีกลิ่นไหนบ้างไหมคะ ที่จะพาย้อนคุณน่ะค่ะ ไปอยู่ในความทรงจำเก่า ๆ แบบเนี้ยค่ะ?
อือฮึ ค่ะ อือ ค่ะ อืม <smacks lips> อ๋อ ได้เลยค่ะ สำหรับเรานะ ก็น่าจะเป็นแบบกลิ่นที่แบบ มันมาคู่กับเทศกาลค่ะ ก็คือ อย่างบางช่วงใช่ไหมคะ ที่แบบ เอ่อ เป็นเทศกาลสงกรานต์ อย่างเงี้ยค่ะ เราก็จะรู้สึกถึง ถึงความสดชื่นของ เหมือนน้ำที่สาดมาโดนผืนดิน เราว่ากลิ่นน่ะ มัน มันก็จะคล้าย ๆ เวลาที่ฝนตกแรกนะคะ ระหว่างที่จะเปลี่ยนฤดูร้อนไปฤดูฝนน่ะ คือกลิ่นน่ะมันจะแบบมีความอบอวล หอมกลิ่นดินแบบนั้นนะคะ แต่มันไม่ได้มาจากน้ำแบบ เอ่อ ธรรมชาติเหมือนสายฝน อะไรอย่างเงี้ยเนาะ มันมาจากน้ำ หรือจาก สายยาง ที่เราแบบ เออ สาดรถกัน เอ่อ ต บนถนนตามหน้าบ้าน อะไรอย่างเงี้ยนะคะ จริง ๆ ความ ความรู้สึกมันจะต่างกันไปนิดหนึ่งนะคะ แล้วก็อาจ จะมีเพิ่มขึ้นมาคือ กลิ่นพวกกลิ่นดอกไม้นะ กลิ่นน้ำอบ น้ำปรุงนะคะ สำหรับทางภาคเหนือเรา ก็น่าจะเป็นแบบ เอ่อ กลิ่น แบบ เขาเรียกว่าอะไรนะ น้ำขมิ้นส้มป่อย อันเนี้ย คือ คือเขาจะมีแบบเป็น เขา เขาใช้ส้มป่อยนะคะ คือมันเป็นฝัก ๆ อะ เราว่าคล้าย ๆ มะขามอะค่ะ แต่มันไม่ใช่นะ มัน มันแบน ๆ กว่า แล้วก็จะมีกลิ่นแปลก ๆ แล้วเขาก็จะใส่แบบขมิ้น อาจจะมี เอ่อ ดอกคำฝอยด้วยนิดหนึ่งนะคะ ในขันน้ำอะ เพื่อที่จะให้ เอ่อ ผู้เฒ่าผู้แก่นะคะ เวลาที่เขาแบบให้พรเราเนาะ เขาจะมีดอกไม้มัด แล้วก็จุ่มลงไปในน้ำเนี่ยนะคะ น้ำขมิ้นส้มป่อย แล้วเขาก็จะเหมือนกับแบบ โปรย ๆ ใส่หัวลูกหลานเนี่ยค่ะ เราว่ากลิ่นมันหอม ๆ แล้วก็เป็นเอกลักษณ์มาก ๆ เลย มันหอมเย็น ๆ น่ะค่ะ
อืม อืม โอ้โฮ อ อือ โอ้โฮ! จากที่คุณเล่ามาเนี่ย เราก็แบบรู้สึกได้กลิ่นตามเลยนะคะเนี่ยว่า เป็นกลิ่นแบบของเทศกาลที่ทำให้คุณเนี่ยย้อนไปในวันวานเก่า ๆ แล้วแบบเนี้ยค่ะมีบ้างอะไหมคะ? ที่พอเราได้กลิ่นอะไรบางอย่างในปัจจุบัน ที่เราโตแล้วอะค่ะ เราจะหวนย้อนกลับไปในความทรงจำตอนเด็กตลอดเลย แบบเนี้ยค่ะ
อืม สำหรับความทรงจำตอนเด็กนะ ก็ต้องบอกว่า เราเนี่ยคุ้นชินกับ เอ่อ กลิ่น เหมือน เขาเรียกว่า กลิ่นอะไรอะ กลิ่นดินปืนหรือเปล่าคะ? คือที่มันมีอยู่ในพลุอะ ในประทัด ดอกไม้ไฟอะค่ะ เออ คือเราจะได้กลิ่นอย่างงั้นน่ะเยอะมากในช่วงแบบเทศกาลลอยกระทงเนาะ อันเนี้ยคือแบบกลิ่นเนี่ยจะมาก่อนแล้ว สมมุติลอยกระทงวันที่ 25 นะคะ สักวันที่ 20 น่ะจะเริ่มมีคนเล่นกันแล้ว ก็จะได้ยินเสียงประทัดนะคะ ปุ้งปั้ง ๆ มาจาก เอ่อ บ้านต่าง ๆ ที่แบบมีเด็กอะเนาะ แล้วก็กลิ่นพวกเนี้ยมัน มันมี มันมีทั้งกลิ่น มันมีทั้งควันด้วยนะ แล้วมันก็จะอบอวล เราก็รู้สึกว่า มันเป็นเทศกาลของแสง สี เสียง ที่ให้ความรู้สึกสนุกสนาน แล้วก็เราก็รอคอยไงคะ พอเราได้กลิ่นพวกเนี้ยนะ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะ มันก็ทำให้นึกถึงในช่วงเทศกาล เอ่อ ลอยกระทง หรือที่เขาเรียกว่า ยี่เป็ง อะเนาะทางภาคเหนืออะค่ะ ที่บ้านเนี่ย เออ เรานึกถึงขึ้นมาทุกครั้งเลยว่า อุ๊ย บรรยากาศตอนเราเด็ก ๆ นะ นั่งแบบจุดพลุเล่นน่ะ เล่นประทัด ดอกไม้ไฟ หน้าบ้านเนี่ยมันสนุกสนานแค่ไหน เงี้ยค่ะ
อืม อืม อืม อืม ก็จริงเลยค่ะว่า น่าจะเป็นกลิ่นที่คุณเนี่ยให้ความทรงจำในสมัยเด็กได้อย่างชัดเจน อย่างที่คุณเล่ามาเลยนะคะ แล้วก็โดยเฉพาะกลิ่นพลุนะคะที่มักจะได้กลิ่น อ่า เรียกว่า ดินปืนใช่ไหมคะ ที่มักจะจุดพลุกันในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง แบบเนี้ยค่ะ เอ่อ แล้วปัจจุบันอะค่ะมีบ้างไหมคะ? ที่ เอ่อ เป็นกลิ่นเฉพาะที่คุณรู้สึกว่า มีความชอบกลิ่นเนี้ยเป็นพิเศษ อาจจะเป็นกลิ่นฤดู เอ่อ เช่น ดิน ฝ หลังฝนตก หรือเป็นกลิ่นเฉพาะตัวที่คุณรู้สึกชอบอะค่ะ
ค่ะ อืม ค่ะ คือโดยส่วนตัวเนี่ยก็ชอบนะคะกลิ่นดินหลังฝนตกเนี่ย เนาะ เพราะว่ามันให้ความรู้สึกแบบถึงความชุ่มชื้น ถึงความมีชีวิตชีวา มันช่วยขจัดความรู้สึกแห้งนะคะของดินน่ะได้อย่างดีทีเดียว อะ อันนี้ก็คือจะค่อนข้างประทับใจ แต่ว่าถามว่า ชอบหน้าฝนไหม? เรา ไม่ชอบ นะคะ เพราะว่าจริง ๆ รู้สึกว่า หน้าฝนน่ะเป็นอะไรที่แบบมัน มันเฉอะแฉะอะเนาะ ชื้น แล้วก็ใช้ชีวิตยากลำบาก เพราะฉะนั้นน่ะ ก็เลย อ่า ชอบแต่กลิ่นของดินหลังที่ฝนตก แต่ฤดู ฤดูฝนเนี่ยไม่ชอบเลยนะคะ แต่ส่วนหนึ่งที่แบบเราชอบนะคะก็คือกลิ่นของช่วงที่เป็น อ่า สงกรานต์ เพราะว่าเรา เราจะรู้สึกว่า มันเย็นน่ะ มันเย็นจาก อ่า น้ำอบ น้ำปรุงที่เขาแบบเอามาใส่นะคะ แล้วก็แป้งเย็นสปริงซองนี่ไง อันเนี้ยก็อยู่ในความทรงจำของเราเหมือนกันนะ เพราะว่าคุณตาคุณยายเนี่ยท่านจะชอบเอามาแบบประพรมตัวใน ในช่วงสงกรานต์ ในช่วงฤดูร้อนเนาะ เพราะว่าท่านก็รู้สึกว่า เฮ้ย มันเย็น มันให้ความรู้สึกสบายตัวดี ดังนั้นน่ะ กลิ่นของแป้งเย็นนะคะสปริงซอง หรือแบบกลิ่นมาดามหอมชื่นใจสมัยก่อนเนี่ย มี มีแป้ง แป้งเภสัชหรือเปล่าเนาะ? จำไม่ได้ กระป๋องสีชมพูน่ะค่ะ ที่เขาจะมีโฆษณาว่า "กลิ่นมาดามหอมชื่นใจ กลิ่นมาดามหอมชื่นใจ" เนี่ย อันเนี้ยคุณตากับคุณยายก็ชอบ ทำให้เรารู้สึกว่า เฮ้ย มันนึกย้อนไปถึง ถึงวัยที่คุณตากับคุณยายยังอยู่ด้วย เงี้ยค่ะ
อืม อืม ก็เข้าใจเลยนะคะ ว่าบางครั้งกลิ่นในแต่ละกลิ่นที่เราชอบเนี่ยก็มักจะมีความทรงจำอะไรต่าง ๆ ที่คุณเนี่ยมีความแอบแฝงอยู่ว่า บางทีก็ได้กลิ่นนี้ ก็จะนึกถึงความทรงจำในสมัยเด็กบ้าง แบบเนี้ยค่ะ แล้วแบบนี้มีบ้างไหมคะ พอกลิ่นในตอนเด็กที่คุณเนี่ยชอบ แต่พอคุณกลับโตมาเนี่ย คุณกลับรู้สึกไม่ชอบกลิ่นนี้เอาเสียเลย แบบเนี้ยอะค่ะ?
อืม <smacks lips> ก็ ก็มีเหมือนกันนะคะ ก็คือมันน่าแปลกไหมที่ตอนเด็กอะเวลาที่เราได้กลิ่น เอ่อ กลิ่นแบบทุเรียนเนี่ยค่ะ เราชอบมากเลยนะ เพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่รอคอย แล้วก็สมัยก่อนทุเรียนเนี่ยนะคะ มันมีเฉพาะช่วงหน้าร้อนเท่านั้น แต่เดี๋ยวเนี้ย คือ มีแบบทั่วไปเลยอะเนาะ ตอนเด็ก ๆ เนี่ยรอคอยที่จะได้กิน พอได้กลิ่นแล้วรู้สึกว่า โอ๊ย หอมชื่นใจ อยากจะกินจังเลย ซึ่งสมัยก่อนน่ะมันมีทุเรียนอยู่แค่ 2 พันธุ์หลัก ๆ ที่เขามาขายแถวบ้านนะคะ ก็คือหมอนทองกับชะนี แล้วคุณพ่อเนี่ยชอบ ช ซื้อแบบชะนีมาก ชะนีนี่ถ้าเขาสุกแล้วเขางอมนะ เขาจะกลิ่น โอ้โฮ รุนแรง ยิ่งตอนเรอนี่คือแบบไปกันใหญ่นะคะ เวียน หัว จะเป็นลมเนาะ คือตอนเด็กเนี่ย ก็คือชอบมากนะ แต่ตอนโตมาเนี่ยก็คือ โอ๊ย ไม่เอาเลย ได้กลิ่นแล้วไม่ไหว อันเนี้ยก็ต้องขอยอมแพ้เลยทีเดียวอะค่ะ
โอ้โฮ ก็จริงอย่างที่คุณว่าเลยนะคะว่า บางกลิ่นในตอนเด็กเนี่ย เราก็แบบมีความชอบ เพราะว่ามัน บางทีมันอาจจะมาตามฤดูกาล แล้วก็ค่อนข้างที่จะหาได้ยากอย่างที่คุณพูดนะคะว่า กลิ่นทุเรียนในสมัยนี้เนี่ย บางทีนะคะเราก็อาจจะไม่ชอบมันเสียแล้วเมื่อเราโตมา แบบเนี้ยค่ะ แล้วมีบ้างไหมคะ? ที่แบบว่า เอ่อ มีบางกลิ่นที่ตอนนี้อะค่ะ คุณไม่ชอบมันเลย แล้วก็แบบไม่อยากได้กลิ่นนี้เลย แบบเนี้ยค่ะ
<chuckles> ค่ะ มีค่ะ ก็คือกลิ่นควันนี่แหละ กลิ่นควันจากการเผาอะในช่วงหน้าแล้งนะคะ ซึ่งเดี๋ยวเนี่ยนะคะ ปีหน้านะคะ มันก็จะเริ่มมาแล้ว ปลายกุมภา ต้นมีนานะคะ คือแถว ๆ ภาคเหนือเนี่ย คุณ มันจะได้กลิ่นจริง ๆ ค่ะ เป็นกลิ่นจากการเผาไหม้ บางทีก็จะมีแบบเหมือน เหมือนสะเก็ด เอ่อ อะไรที่ถูกเผาไหม้เนี่ย สีดำ ๆ อะเนาะ ลอยมาติดที่บ้านด้วย คือกลิ่นพวกนี้มันทำให้เราหายใจไม่ออกเลยอะค่ะ เนี่ยคือเกลียดมาก คือสมัยก่อนตอนเด็ก ๆ อะได้กลิ่นนะ ในช่วงฤดูร้อน ใช่ไหม เพราะว่ามัน มันติดป่าน่ะค่ะ แต่มันไม่ได้เยอะเท่านี้นะ ตอนนี้คือแบบ ปลาย ปลายกุมภาเนี่ย ต้นมีนาจะเริ่มมาแล้ว เป็นกลิ่นที่ไม่อยากได้กลิ่นที่สุดเลยอะค่ะ
อืม โอ้โฮ ก็เข้าใจเลยนะคะว่า แต่ละกลิ่นเนี่ยก็จะมีความเฉพาะตัว แล้วก็โดยเฉพาะกลิ่นนี้ที่คุณไม่ชอบเนี่ย อ่า เราก็คงคิดว่าหลาย ๆ คนก็คงจะไม่ชอบกลิ่นนี้ด้วยเช่นกันนะคะ โอ้โฮ สำหรับวันนี้เนี่ยขอบคุณคุณมาก ๆ เลยค่ะ ที่มาแบ่งปันเรื่องราวที่ เอ่อ กลิ่นเฉพาะตัวที่คุณชอบในแต่ละฤดูนะคะ
ค่ะ ทางนี้ก็ต้องขอบคุณเช่นกันนะคะ เดี๋ยวมีโอกาสก็มาคุยกันใหม่ค่ะ สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ